Oo magri-risk talaga ako i i trusted ko na yan ba't pa ako mag-aalinlangan. Eh, hindi na kung siguro hindi ako iPhone user before baka siguro mag-alinlangan ako sa mga nakikita ko, pero 'pag alam ko naman at tre tested ko na okay naman siya, okay lang kung okay kung kagaya lang din naman siya nung, ah, old model o pinalitan lang ng branding, oh, okay lang, go. <chuckles>
Oo nga. Tama po. Hmm. Opo. Ng kamera, dinagdagan lang po ng specs ganiyan. Ako naman po, talagang ano, matagal po akong magdesisyon kung anong bibilhin kong cellphone. Kasi po, 'di ba 'pag Android ang daming ang daming options, ang daming pagpipilian. Ako po talagang matagal kasi talagang binabasa ko yung mga reviews at feedback po ng mga ibang users kasi, um, nakakatakot may, may naranasan po ako before na Samsung din po yun binili ko, pero ang bilis din po niyang masira. Pakiramdam ko po kasi bawat model may iba't ibang, um, reviews may iba't ibang epekto yun, ah, kaya kailangan ko talagang magbasa ng reviews, ah, minsan nga po, ah, inaabot pa po ako ng isang linggo bago magdesisyon kung anong bibilhin ko opo, ayun.
Walang problema oo sa'yo. Mm, pang matagalan kasi. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Epekto, oo. Mm. Oo. Bago makapag-decide. <chuckles> Sobrang tagal nun, ah. <chuckles>
Opo talaga, kasi sayang naman po yung pera, mhm.
Worth it naman 'no? Worth it naman pagtapos kapag nakapag-decide ka. Tagal mo pinag-isipan 'no.
'No at least po itong bayad na 'tong cellphone ko ngayon, limang taon na sa 'kin. <chuckles>
Uy, ang tagal na, ha, para bang sa 'kin din naman bago din napalitan 5 years din yun. Bumigay na din, napapagawa pa naman kaso siyempre may bago. <chuckles>
Matagal na rin po. Hmm. Oo iba nagoyo oo tama. Thank you po sa oras niyo po ngayon sa pakikipag-usap sa 'kin, ah.
Ah, anong Salamat din. <chuckles> Medyo oo masaya naman yung ano.
Talagang nag-enjoy po ako, ah, marami po akong nalaman tungkol sa Apple. Thank you po.
Ay, o ako din naman 'no. Maraming salamat ingat ka maghapon, opo.
Maraming salamat hanggang sa muli po.

Ayun po. Kayo po? bukod diyan sa talagang suki na po ata kayo ng Apple. <laughs>
Ano 'tsaka yung 'di ba oo. <chuckles> 'Tsaka ano gusto ko din nga yun, kagaya nung sabi mo long term din, para sa akin naman naging long term naman 'to yung ano kasi bago napaltan yung phone ko din nung last ano, umabot sa akin ng siguro 5 years yun, ano lang yun, ah
Kahit may mga bago na na lumalabas na
Mm, mm. 'Di naman ako pala bili ng ano yung pag may lumabas, bili agad. Hindi ako ganun pinag-iipunan <laughs> oo.
Opo, may iba po kasing ganun 'no parang gawang hindi pa naman po sira yung gamit nila talagang
Oo, bili. Oo, ba basta may bago hindi ako gano'n, hindi ako gano'n. Ako talaga hangga't kaya pa, hangga't nagagamit pa, hangga't kaya pa ipaayos ginagamit ko, pero pagkita ko ng ano na, 'di na talaga kaya do'n, 'saka nag-iipon bibili uli ng bago. Oo, 'tsaka pa para palagi oo. Ah, palagay ko naman din para sakin na yung, ah, presyo naman ng Apple is worth it naman sa features nya. Mm, 'tas masarap talaga siya gamitin parang hindi naman sa pag-aano, ah, parang 'di ba, parang yayamanin tignan? <laughs>
Opo Mm, paano niyo po sinasama yung mga ah, sige po, kayo po muna. Opo kasi kung tumatagal naman po talaga siya di ba po? Mm. Opo, ayun pa po, isa pa po yun sa nagbibigay ng talagang yung pakiramdam niyo po sa sarili niyo, talagang mas nakakagaan po ng pakiramdam, pakiramdam niyo po, um, ano oo umaasenso yan po ang tamang term na iniisip ko kanina.
Ah, oo. Oo. Mm. Mm, umaasenso na. <laughs> <chuckles> Kasi, hindi totoo 'yan, kasi ano nga, 'di ba, totoo naman yung 'di mo naman mabibili yung isang bagay kung wala ka, eh. I mean kung 'di mo pinaghirapan.
Talaga po. Tama po, at saka pag minsan nga po nagiging biruan po yan sa mga pagkakaibigan na parang galing siya sa Android tapos bumili ng iPhone, "Wow, asensado", mga gan <laughs>
Oo, aasenso ka na. Oo. Asensado ka na. Mm, kasi parang, 'di ba hindi ko naman inaano pero parang nagiging batayan din kasi 'to para sakin, ah, na nakakaya ko ng parang nai-a-afford ko na yung mga bagay na kung titignan ng iba pang mayaman lang pero hindi naman talaga, 'di ba?
Tama ah, status symbol. <laughs> Opo. Opo, iba rin po yung satisfaction na nabibigay po talaga niya sa users. Opo, pero kayo po ba, ah, sinasama n'yo po ba yung mga review at feedback ng ibang gumagamit, ah, sa pagdedesisyon n'yo po sa pagbili? Kunyari po may bagong palabas na, na iPhone, um, kunyari po may mga negative siyang reviews na sasabihin, na "Katulad lang naman po yan ng naunang version o ng, naunang iPhone." Bibilhin n'yo pa rin po ba siya kung kailangan niyo ng bumili?
Mm, so sobra sobra. <chuckles> Mm. Mm.